Oye, me -me gustaría, que me ayudaras, como en este tema. Fíjate que quiero crear, como una rutina, eh, que me ayude a evitar que mi casa, pues, se vuelva desordenada, y sobre todo, en esta en est digamos, en este lapso que que, están de vacaciones mis hijos, ¿no?, que hay como más, eh, flexibilidad, como que se levantan más tarde, eh, desayunan a deshoras, este, como que todo es más holgado de de de, justo, una rutina establecida. Pero, pues, sin embargo, no quiero, eh, que mi casa se vea desordenada, porque, pues, yo, parte de mi tiempo, la paso aquí, trabajo a veces aquí. Este, y y la verdad es que, no me puedo concentrar, si si, digamos, si hay desorden, si hay tiradero. Ya sabes que, por un lado estás haciendo tu trabajo, y por el otro lado, pues estás con un ojo, así de: "¿Y por qué está la taza ahí? Y tengo que recoger esto, y tengo que lavar esto, y", ¿no? Entonces, me gustaría que me ayudaras en ese sentido, para ver, cuál es, como la manera más óptima de de crear esta rutina.
Okey. Sí. Claro. Sí. Claro. Okey. Oye, cuéntame, ¿qué áreas de tu casa se desordenan más?
Pues, definitivamente lo principal, la cocina, este, y fíjate que tenemos como la sala de televisión, que es como el área, mm, común más utilizable, ¿no? Y obviamente, sus sus recámaras, pero bueno, eso eso b digamos que podría cerrar la puerta y hacer como que no pasa nada. <chuckles>
Okey. Sí. Okey, perfecto. Cuéntame, ¿cuánto tiempo puedes dedicar cada día a ordenar?
Híjole, la verdad es que no mucho, em, porque, em, digamos que yo tengo, em, ya mi horario como organizado de trabajo. Tendría yo, creo que a lo mejor
Sí.
1 hora o 2 a lo mucho, pero como, eh, repartida durante el día, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en la mañana, pues yo me levanto, les hago de desayunar y y y pues lavo los trastes, ¿no?, que es como para que no esté así todo, eh, un un cerro en el en exacto. Este, y de ahí me pongo a trabajar, y de ahí, eh, igual en la comida y a lo mejor un ratito en la tarde sí tendría como para ordenar.
Claro. Okey. Claro. Ah, okey, muy bien. Y cuéntame, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo 2, eh, la ventaja es que también ya son adolescentes, y ya, eh, digamos, que me ayudan muchísimo también en ese sentido, ¿no? Solo que sí tengo que ser como muy puntual en decirle: "Tienen que hacer esto, esto, esto y esto", ¿no? Y ya ellos eh, yo les digo: "No me importa si lo hacen, eh, a a 5 minutos antes de que yo llegue, pero tengo que tiene que estar hecho cuando yo llegue, ¿no? Entonces ya ellos se organizan.
Okey. Ah, muy bien. Claro. Sí. Oye, muy bien, esa es bastante ayuda. La verdad que entiendo perfectamente que tienes como que esta necesidad de ver orden en tu casa, porque es el lugar en donde te la pasas la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, claro que es normal que de repente te, pues, te abrume el encontrar desorden dentro de ella, cuando, pues, tú utilizas tu casa, eh, no solo para pasar la noche, ¿no?, sino para como oficina, y estar este tiempo, eh, pues con en ella, ¿no? Oye, cuéntame, ¿crees que de alguna forma, eh, tienes algo bastante de bastante utilidad que son, pues, tus hijos adolescentes, y esta este apoyo que te dan, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de alguna forma pudiera, eh, ah, em, hacer una lista en donde, pues, eh, dejes como cierta actividad ya establecida para cada uno de ellos. Y como tú lo dices, o sea, no importa la hora, pero que la haga, ¿no? Eh, definitivamente hay como, eh, prácticas bastante alcanzables, como es lavar tu trasto en el momento en que lo desocupas, em, lavar tu cuchara, recoger tu plato en el momento en que terminas. O sea, son como, eh, rutinas muy cortas, muy pequeñas, pero que te ayudan a mantener el orden dentro de casa, ¿no? Eh, no sé, inclusive, hasta poner ciertos letreritos en donde, eh, digas, no sé, en el en la tarja de de las del traste, ¿no?,"Lava tu plato y uno adicional". Entonces, estos pequeños recordatorios, eh, te pueden ayudar a hacer como esto más mecánico, y que a la larga, pues, se vuelva como una rutina de de organizar, ¿no? Em, el el momento en que te quitas la ropa, pues, ponerla en el cesto de la ropa sucia, em, tender tu cama en cuanto te levantas, que no te quitan ni 5 minutos. O sea, estas rutinas de hacer las cosas en el momento, eh, pues, te ayudan a mantener tu casa un poco más organizada. ¿Cómo ves? ¿Crees que pudieras eh manejar esto de esta forma?
Sí. <clears throat> Exacto. Claro. Ujú. Claro. Sí, totalmente. Ujú. Sí, claro. Sí, fíjate que es es, eh, pues, algo bastante sostenible, ¿no?, y bastante fácil de de llevar, de hecho, em, justo, por ejemplo, a partir de pandemia, em implementamos el hecho de, eh, por ejemplo, eh, mecanizar un poquito, como decías, el el tema del de la limpieza de la casa, es decir, eh, por ejemplo, <clears throat> adquirimos una aspiradora de estas que andan por toda la casa, entonces, eh, parte de de de lo que les digo es, o sea, solamente tienen que apretarle, o sea, vaciar el depósito del de la basura y apretarle un botón, es todo lo que lo que tienen que hacer, ¿no?, todo lo va a hacer la aspiradora, em, y y por ejemplo, en el tema de los trastes, igual, eh, implementamos un lavaplatos, ¿no?, entonces, igual, eh, les digo, o sea, solo hay que limpiar el plato, o sea, quitarle el exceso de comida y meterlo, o sea, es justo para que no se vea tirada la cocina, ¿no?, o sea, para que exista un orden, una limpieza visual, este, de de que la cocina está bien, y digo, ya al final del día, pues, se llega a poner la la lavaplatos y al siguiente día están los platos para usarse, ¿no?, este, o sea, l eh, creo que nos hemos facilitado un poco la vida, eh, pero siempre hay como que, ya sabes, sobre todo el calcetín, este, ah ah, aunque esté así el bote de la ropa sucia, o sea, afuera ¿no?, y es ahí donde la cabeza me explota y digo, ¿pero por qué? <chuckles>
Claro. Okey. Sí. Sí, sí. Sí, claro, digo, la verdad es que, eh eh eh, si pudiera de alguna forma, eh, organizar s eh, por zonas y asignar tareas un poco simples, como por ejemplo, en la sala, mantener la recogida, ¿no?, eh, no dejar cosas que no sean de de, este, de esta área, por ejemplo, una cobija, un zapato, un juguete, una taza, eh, entonces cada que alguien vaya a a esta sala común, entonces, eh, recoger, ¿no?, en cuanto desocupe su sus cosas, no dejarlas, no esperarse para después, sino, mantener esa área limpia, entonces, en cuanto desocupes la taza, la llevas, la lavas, y son cosas que te llevan, pues, menos de 2 minutos, pero que ya visualmente te ayudan a mantener, pues, esta zona, eh, limpia, ¿no?, esta zona, pues, eh, sí ya recogida, entonces quizá esto también pueda ayudarte, ¿no?, eh, como que asignar estas tareas por zonas, como que la tarja debe de estar siempre vacía, entonces tú tienes que lavar tus trastos en cuanto los desocupes, la mesa debe estar recogida, entonces tú la tienes que limpiar en cuanto la desocupes, entonces asignar como que estas tareas, eh, pequeñas, pero que le dan impacto visual a a las zonas que que, pues, son de áreas comunes, ¿no?
Ujú. Claro. Justamente. Jum. Sí, fíjate que que sí tienes razón, porque como bien dices, son tareas que, eh, no te quitan mucho tiempo y y finalmente, pues, puede pueden hacer la gran diferencia, ¿no?, eh, que, como les digo, a ver, eh, normalmente, pues, a lo mejor viene algún amigo de ellos o tal, o sea, a mí no me gusta que se vea como la la casa tirada, al contrario, o sea, creo que creo que, em, me gusta que le que está que esté ordenada, que esté, a lo mejor no como espejo, ¿sabes?, eh, pero sí sí que esté cada cosa en su lugar, ¿no?, y sobre todo, como te digo, como, eh, pues, yo al menos sí la ocupo no solo para para, o sea, co como casa como tal, sino también, pues, es mi oficina, este, o sea, paso mucho tiempo aquí, entonces, este, sí sí m sí me da paz mental el saber que todo está en orden y que yo solamente, digamos, estoy en mi área de trabajo, pero que todo lo tengo, eh, pues, bien, ¿no?, este, entonces, pues sí, sí me ayuda muchísimo, eh, esto que me acabas de decir y justo, este, como que, em, organizarla por zonas, creo que es muy efectivo.
Sí. Eh. Claro. Claro. Oye, y también algo que que también ayuda visualmente, pues entre menos es más, ¿no?, eh, reducir, eh, lo que entra, eh, revisar lo que compras, eh, donar esas cosas que no necesitas, eh, pues te ayuda a mantener, pues, todas tus áreas, eh, impecables, ¿no?, o sea, mm, eh, reducir un poco, pues esas compras que a veces hacemos de forma innecesaria, eh, a veces guardamos cosas que ya no ocupamos, eh, ropa que ya no nos queda o o que guardamos para una ocasión especial y que definitivamente llega un momento en que pasa de moda y ya no la usaste, o sea, y ya se volvió pues vieja y y, mm, para nada usable, ¿no?, entonces te si de alguna forma pudieras, eh, pues hacer periódicamente como esta revisión, ¿no?, em, de de sacar aquello que, eh, alguien le pueda dar un segundo uso y y que tú veas tus espacios, pues, realmente más óptimos y más, eh, pues, eh, limpios, ¿no?, hasta cierto punto, tener solo lo necesario para, pues, de alguna forma también, eh, mantener este orden, tanto en estas zonas que se ven como en las zonas que no se ven, ¿no?, que solo tú, eh, puedes entrar a ellas y tienes acceso a ellas, pero que definitivamente, pues también te crean este impacto visual a ti, ¿no?, que eres dueña de la casa.
Claro. Claro. Ujú. Claro, claro. Claro. Sí, fíjate que sí, y justo, em, eh, ahorita que es, digamos, cambio de año y vienen, eh, por ejemplo, Día de Reyes y esto, pues podríamos como hasta utilizarlo para donar o hacerlo, em, para niños que necesiten, eh, este tipo de objetos o ropa, este, que obviamente esté en buen estado y tal, eh, podamos donarla y y y bueno, así también ayudar un poco, ¿no?, fíjate que sí lo voy a lo voy a plantear, lo vamos a trabajar. Agradezco muchísimo que me hayas escuchado, tu tiempo, tus consejos, y yo creo que sí voy a empezar a implementar cada 1 de ellos.
Claro. Sí. Pues espero que esto te haya servido y que pronto tengas esta casa como te gusta tenerla.
Muchas gracias.
Claro.